अब मेरी नींद ना काफ़ी अनियमित होती है जिससे मुझे अ, त काफ़ी थकान महसूस होती है और ऐसे फ़ोकस करना बहुत ही अ, कम फ़ोकस में मेरे ब ना बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। जैसे मैं बात करूँ ना कि मेरा 8 से 5 बजे तक ऑफिस होता है, ठीक है। फिर मैं ऑफिस से आती हूँ, फिर अ, अपना घर में काम-वाम करती हूँ, पढ़ाई त करती हूँ थोड़ी-सी और पढ़ते-पढ़ते मुझे ऐसे 2 या 3 बज जाते हैं ना कि मैं अ, 3-4 घंटे की नींद ही ले पाती हूँ
जी। हुँ, हुँ।
रोज़-रोज़। तो उससे बताऊँ क्या होता है, जैसे मैं ऑफिस में जाती हूँ ना, तो वापस ऐसे थकान-थकान पूरे दिन और फिर द मैं ना ही मेरा काम में मन लगता है, ना ही मैं ढंग से काम कर पाती हूँ, मतलब कुछ ढंग से काम ही नहीं हो पाता मेरा। तो अजीब-सा महसूस होने लगता है और ऐसे लगता है ना कि अ, फिर मैं रोज़ सोचती हूँ कि अब से अ, मैं जाके ही सो जाऊँगी। पर अ, ज जैसे मैं सो जाती हूँ टाइम से, तो फिर व बार-बार में मेरी नींद टूटती है और मुझे ढंग से नींद नहीं आती है। पूरी रात बेचैनी-सी रहती है, फिर वही अ, दूसरे दिन मेरे को वापस से ऑफिस जाना पड़ता है और कहीं न कहीं वापस थकान और फिर फ़ोकस में कमी-सी रहती है। तो आपको क्या लगता है, मैं क्या करूँ इस चीज़ की अ अ, के लिए कि मुझे अ, नींद भी थोड़ी ढंग से आ जाए और मैं अपना अ, काम में भी ध्यान लगा पाऊँ कि अ, मुझे अ, अच्छा महसूस होने लगे वापस, जैसा मैं पहले महसूस करती थी। आप इसके बारे में कोई अ, सलाह दे सकते हैं अपनी?
जी। जी। जी। जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ और ये बिल्कुल, देखिए, ये आम बात है कहीं न कहीं, बोला जाए तो। क्योंकि नींद अनियमित हो से कहीं न कहीं थकान और ध्यान भी कम होना बिल्कुल सामान्य चीज़ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका मतलब सोने और उठने का समय जो है, क्या ये रोज़ बदलता है, या जो आप अभी बताए कि मैं लेट नाइट सोती हूँ और सुबह ऑफिस भी जाती हूँ, तो ये फिक्स रहता है या मतलब रोज़ अलग-अलग रहता है? जी।
जी, कहीं न कहीं ना अ, फ़िक्स ही रहता है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि 8 बजे से मेरा ऑफ़िस होता है। तो मुझे अ, ज़्यादा भी नहीं, तो मुझे साढ़े 6 बजे उठ के तैयार होना पड़ता है और खाना-वाना भी पैक करना होता है। तो ऐसा होता है कि मुझे साढ़े 6 बजे तो मैं किसी भी हाल में उठ जाऊँ, मैं यही कोशिश करती हूँ और यही मेरी कोशिश रहती है। अ, पर अ, जैसे मैं बात करूँ लेट नाइट सोने की, तो मेरी आ देर रात तक फिर अ, नींद ही नहीं आती अ, 2-3 बजे तक। मैं पढ़ती रहती हूँ या फिर कुछ काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती है। तो बस वो 2-3 घंटे की ही नींद हो पाती है। तो सोना और उठना ना कहीं न कहीं अ, मेरा सेम सा ही टाइम रहता है हमेशा। अज़ उठने का तो साढ़े 6 का ही रहता है, पर सोने की मैं जैसे मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मैं 12 बजे ही सो जाती हूँ। पर वही बेचैनी-सी लग लगी रहती है, गहरी नींद नहीं आती है। फिर उठती हूँ, फिर पानी पीती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, बस यही चि सिलसिला-सा चलता रहता है। तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलूँ, और एक होता है ना कि अ, प्रॉपर नींद कैसे लूँ मैं अच्छे से? कि अ, 6-7 घंटे की मेरी नींद भी हो जाए और मैं अ, ऑफ़िस में भी अच्छे से काम कर पाऊँ और अ, मन लगाकर काम कर पाऊँ, ताकि जो मेरे मैनेजर वगैरह जो मुझे डाँट लगा देते हैं कभी-कभी कि, "तुम्हारा क ध्यान कहाँ पे है? काम नहीं हो पा रहा है तुमसे।"
हुँ। जी। जी। जी। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। जी। जी।
तो इन सब चीज़ों से ना मैं बाहर निकलना चाहती हूँ कहीं न कहीं।
जी, बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपकी बातें। और दूसरी चीज़ मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप दिन में मतलब कोई झपकी लेते हो या दिन में आपको नींद आती है? और अगर कोई आप झपकी या नैप लेते हैं, तो वो कितने बार हो जाती है और कितने टाइम की होती है? जी।
अगर मैं बात करूँ मेरी नींद की ना अ, तोम्स मेरा सोना ही नहीं हो पाता दिन में तो क्योंकि मैं ऑफिस में रहती हूँ। अ, पर हाँ, शनिवार और रविवार को मैं सोचती हूँ कि अ, मेरे पास थोड़ा-सा टाइम रहता है उस टाइम पे क्योंकि अ, घर पे होती हूँ, और कहीं ना कहीं फ्री टाइम भी रहता है ये मेरे पास में, तो मैं दिन में सो जाती हूँ। बल अ, बाकी दिनों में मैं सो ही नहीं सकती क्योंकि ऑफिस में रहती हूँ। और अ, मुझे दिन में सोना ना थोड़ा अ, कम ही पसंद है। जैसे वो पहले कॉलेज वग़ैरह जाते थे, तो मैं फिर भी दिन में सो जाती थी क्योंकि 2 बजे तक का हो जाता था मेरा और कॉलेज, और फिर मैं आके सो जाया करती थी। पर अभी अ, जैसे 8 बजे जाती हूँ, फिर 5 बजे आती हूँ, तो 5 बजे तो क्या ही सोऊँगी क्योंकि मम्मी ऐसे बोल देती है कि शाम को मत न न नहीं सोते हैं कहीं ना कहीं। तो वो मुझे सोने नहीं देती और फिर अ, बस मैं उन्हीं उलझनों में वापस वही जीवन जीती रहती हूँ कि मदद कराती हूँ थोड़ी-सी मम्मी की और फिर जाके पढ़ाई-वढ़ाई करने लग जाती हूँ। बस यही सिलसिला चल रहा है काफ़ी टाइम से।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। जी। उ, हुँ। जी, जी। हुँ। जी, जी। तो बिल्कुल मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। तो सोने से पहले आप पढ़ाई ही करती हैं या कुछ और भी मतलब फ़ोन है या टीवी है या कोई स्क्रीन टाइम है? या कोई अन्य काम करती हैं आप रात में? जी।
नहीं, नहीं अ, मुझे अ, स्क्रीन वग़ैरह, फ़ोन वग़ैरह देखने के का इतनी रुचि है नहीं मुझे और ना ही टीवी देखने में इतनी रुचि है। तो मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। अ, या फिर वो मेरे किसी काम की किताबें हो गई या फिर कुछ मैगज़ीन हो गई या फिर नॉवेल्स हो गए कुछ भी। मुझे पढ़ने का शौक है और मुझे कहीं न कहीं लिखने का भी शौक है। तो मैं लिख भी लेती हूँ और पढ़ भी लेती हूँ तो उन्ही च चीज़ों में मैं लगी रहती हूँ। और अ, जैसे मैं कभी-कभी कुछ लिखने बैठ जाती हूँ तो मुझे 2-3 बज जाते हैं कि मैं सोच-सोच के लिखती रहती हूँ कि हाँ, क्या लिखा जा सकता है। जैसे मैं कुछ कहानियाँ लिख लेती हूँ, शायरी लिख लेती हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें लिख लेती हूँ मैं। तो मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक है तो मैं बस पढ़ाई अ, पढ़ाई में ही लगी रहती हूँ अ, किताब भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है जो मिल गया और अ, मेरी काफ़ी रुचि भी रहती है इन सब चीज़ों में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा अ, 2-3 घंटा तो मैं दे ही दूँ दिन का, तो बस इन्हीं सब चीज़ों में लगी रहती हूँ मैं।
अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपकी बातें। तो मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको कोई तनाव या चिंता या कोई हेल्थ की भी समस्या है क्या? जी।
नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुझे तनाव या फिर स कुछ हेल्थ की समस्या हो। पर बस यही है कि अनियमित अ, मैं सोती हूँ और उठने में मेरा अ, टाइम फिक्स नहीं है तो इस वजह से ही मुझे लगता है ना कि अ, थकान और ध्यान की कमी है मेरे जीवन में। और अगर मैं बात करूँ कि तनाव की तो तनाव तो अ, 2-3 महीने पहले हुआ था जब, मेरे घर में थोड़े आर्थिक स्थिति अ, एकदम से अ, उलट-पुलट हो गई थी हमारी। उस टाइम पे थोड़ा-सा अ, तनाव आया था मेरे जीवन में पर अब सारी चीज़ें ठीक है। तो वो चीज़ें भी चली गई हैं कि मुझे तनाव हो इस चीज़ का या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सोचूँ किसी चीज़ को लेके। और अगर मैं मेरे स्वास्थ्य की बात करूँ ना तो मैं बिल्कुल अ, बिल्कुल रूप से स्वस्थ हूँ अभी की अ, मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ रही है फिर और कुछ है भगवान की दया है कि अ, अभी तो स बिल्कुल सब कुछ ठीक है। हाँ, पर अ, वही बात है ना कि जैसे अनियमित रूप से सोना-उठना तो इससे मुझे लगता है कि इससे अ, कुछ हो ना जाए कि मेरी तबीयत पे असर ना पड़ने लग जाए। जैसे ध्यान तो मेरा लगता ही नहीं है अभी काम में। तो बस इसी चीज़ की अ, थोड़ी चिंता-सी रहती है मुझे।
जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, मैं आपकी बातें कहीं न कहीं समझ र रही हूँ, और जो आप जिस समय कहीं न कहीं जिस चीज़ से आप जूझ रही हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कहीं न परेशान करने वाली चीज़ है। तो देखिए, मैं पहले तो आपको यही सलाह दूँगी कि अभी के लिए ना, आप कोशिश करिए कि रोज़ की एक समय ब निर्धारित कर लीजिए, कि मुझे इस समय सोना है और इस समय जागना है। जैसे आपने बताया कि आपका ऑफिस 8 से 5 होता है, ठीक है, ये टाइम तो निकाल ही देते हैं, बट 5 बजे के बाद जब आप आते हो ना, तो देखिए थोड़ा बहुत आप 1 आध घंटे ले सकते हो फ्रेश-व्रेश होने के लिए, रेस्ट कर लिया। आठ्स 5 से मान लीजिए 7 बजे तक आप फ्री हो गए ये सारी चीज़ों से, थोड़ा-बहुत आराम कर लिया, लेट लिया, जो भी है, फिर उसके बाद आप हाथ-मुँह धो के, जैसे आपने बताया आपको लिखना पसंद है या पढ़ना पसंद है, तो कोशिश करिए आप 7 से 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक, उस समय पे आप या तो पढ़ाई कर लीजिए या तो लिख लिखने का लेखन का कार्य कर लीजिए।
जी। जी।
या फिर आपको मैगज़ीन पढ़ना पसंद है, तो आप उस टाइम पे मैगज़ीन पढ़ सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर आप लेट नाइट 2-3 बजे मैगज़ीन पढ़ेंगे, 2-3 बजे लिखोगे, तो कहीं न कहीं आपकी जो सोने का समय है ना, वो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको उसको स्थिर करना पड़ेगा। और कोशिश करिए कि आप जैसे मान लीजिए स अ, 7 से साढ़े 8 आपने आज मान लीजिए प ल कुछ लिख लेखन का ही कार्य कर लिया, आपकी दिनचर्या में आपको दिन में कुछ अच्छा लगा, और आप उसके बारे में लिखने बैठ गए। 1 डेढ़ घंटे मुझे लगता है पर्याप्त होता है अगर आप रोज़ कर रहे हो वो चीज़ें, फिर आप अपना खाना-वाना खाएँ, फिर आप 10-11 बजे फिर अगर आपको कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ मैगज़ीन पढ़नी हैं, या कुछ और चीज़ करनी हैं जिसमें आपकी रुचि हो, तो आप कोशिश करिए 12 बजे तक भी उस काम को समेट के खत्म कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप 12 के बाद करोगे ना, तो कहीं न कहीं आपकी नींद में फ़र्क पड़ेगा। और मेरा मैं यही सलाह दूँगी कि आप 12 से 7 बजे तक आप 6 से 7 घंटे के नींद ज़रूर से ज़रूर लें, कोशिश करें 11 से 12 बजे तक सो जाएँ, और सुबह 6 से 7 बजे तक उठ जाएँ, क्योंकि वो तो आपको उठना ही पड़ेगा क्योंकि ऑफिस जाना है तो। क्योंकि जब आप 6-7 घंटे की नींद लेंगी ना, तभी आपकी जो थकान है ना, और जो आप वो ब चीज बता रहे, ध्यान नहीं लग पाता है काम में
जी, बिल्कुल। जी। जी।
कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, ऑफिस में भी नींद आती है, थकान महसूस होती है। तो ये यही चीज़ की वजह से क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, आप अभी 3, साढ़े 3 बजे सो रहे हो, साढ़े 6 में उठ जा रहे हो। मिनिमम 3 घंटे आप सो रहे, 24 घंटे में, दिन में भी आपको सोना नहीं पसंद है या मतलब आदत नहीं है आपकी सोने की, तो आप खुद भी देख सकते हो क्योंकि 3 घंटा अब सोना बहुत ही कम होता है और काम इतना ज़्यादा है। तो कोशिश करिए, आप 12 से 6-7 का जो टाइम है ना, 6-7 घंटे अपना एक सोने का टाइम तो आप फिक्स कर ही लीजिए, है ना? और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि सोने से 3 अ, मतलब थोड़ा टाइम पहले, आप या तो आप पढ़ने का ही काम कर सकती हैं, मैगज़ीन पढ़ोगे तो कहीं न कहीं आपको नींद भी आएगी, क्योंकि आप ए जब आप लगातार बुक में देखते हो, काम करते हो ना, तो नींद आ ही जाती है। और दूसरी चीज़, अगर आपको थोड़ा अपने आप को मतलब अपने अंदर ऊर्जा लानी है, फुर्तीला महसूस करना है, तो आप कोशिश करिए आधे घंटे सुबह उठ के कोई फिज़िकल एक्टिविटी करिए, जैसे टहलना हो गया, 10-15 मिनट वॉकिंग कर ली, कोई एक्सरसाइज़ करिए, कोई व्यायाम करिए। या मेडिटेशन ही आप बैठ के कर सकते हो, तो उससे भी आपके ध्यान की कैपेसिटी ना बहुत अच्छी होगी, कहीं न कहीं आप अपने आप कि आत्म खोज कर पाओगे। मेडिटेट करोगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है, ध्यान की जो कमी है, वो कहीं न कहीं बढ़ पाएगी। और दूसरी चीज़ आख़िरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको दिन में नींद आती है, जैसे आपने बताया ऑफिस में भी नींद आती है, बॉस डाँटते हैं ना। तो आप कोशिश करिए कि कैफ़ीन या चाय या कॉफ़ी, आपको जो चीज़ पसंद है ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हो, तो दिन में 1 आप 1 सिप वो ले लीजिए, तो उससे कहीं न कहीं आपको वो नींद नहीं आएगी, प्लस थकान से भी आपको कहीं न कहीं राहत ज़रूर मिलेगी। क्योंकि चाय-कॉफ़ी होती है ना, थोड़ा कैफ़ीन जब आपके बॉडी में जाता है, तो आपको तनाव और थोड़ा-सा थकान आपकी दूर होती है कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है ये छोटे-छोटे चीज़ें, ये स्टेप्स जब आप करोगे ना, तो कहीं न कहीं आपकी जो ये थकान की समस्या है या ध्यान की जो कमी यहाँ हो रही है, मुझे लगता है कि इससे ज़रूर कहीं न कहीं आपको राहत मिलेगी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो भी थोड़े-बहुत सलाह मैंने दी है आपको, ये आपके दिनचर्या में ज़रूर काम आए। जी।
अ, जी। जी। जी। जी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, मुझे जैसे आपने सुझाव दिए हैं कि मुझे अपनी ज दिनचर्या में थोड़ा-सा बदलाव करना चाहिए, कि मैं लिखने का काम पहले कर सकती हूँ या पढ़ाई का काम पहले ही कर लूँ ताकि मुझे रात में अ, सोने का टाइम अच्छे से मिल जाए, तो हाँ, ये बेशक आपने कहीं न कहीं ये सही बात बोली है। अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों से अ, मेरी जो नींद वाली दिक्कत है, वो सही हो जाएगी, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप आपके सुझावों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी। जी, मुझे भी आपकी समस्या जानकर, सुझाव देकर बहुत ही अच्छा लगा। जी, उम्मीद करती हूँ फिर मुलाकात हो।